ちょっと相談乗って欲しいんですけど
はい、何でしょう？
どうもですね、夜やっぱよく寝れないんですよ。
はい。
で、寝れないと結局スマホいじっちゃって
ああ。
すスマホいじっちゃうと寝れなくなって
うん。<chuckles> 悪循環が続いちゃってるってことですね。
さらに、<chuckles> さらにそういう悪循環に陥っちゃってるんですよね、明らかにね。
うんうんうんうん。
まあ、もともとそんな寝つきはいい方じゃなかったんで
はい。
特に、その、お酒なんか飲むとね、もう全然逆に目が冴えちゃうタイプなんですよ。
ああ、そうなんですね。
うん。で、そういうのをそういうのが相まってベッドに入っても全然寝付けない。で、まあ、さっき言った通りスマホいじっちゃうっていうんで、あの、SNS やったり、SNS 始めると、あ、もう最悪ですよね。レコメンドでもってね、興味があるやつばっかりバンバン出てきちゃうんで。
うん。 <chuckles> <laughs> あ。 <laughs> そうですね。一番一番開いちゃいけない画面ですね、それは。<laughs>
うんうん。 そうですね。あとはね、ゲームとかね、刺激があるものをやってるとどうしてもやっぱど寝てどんどんどんどん寝れなくなっちゃって。結局、まあ「眠くなるまでやればいいさ。いつか眠くなるだろ」って感じでやってると、なんか気がついたら4時とか5時になってんですよね。
うん。 ああ。 はい。はい。 <laughs> うわ、それはちょっときついですね。え、朝は早く起きなきゃいけないしあの、生活をされてる感じなんですか？
うんうん。 ああ、全然そんなことないす。9時頃までに起きればいいなっていう世界で生きてますから。うん、ああ。
あ。 あ、そうなんですね。ああ、じゃあ、ま、くじで何時間睡眠を私は取りたいなとかってありますか？
やっぱり7時間ぐらいね、寝ると
しあ、ああ、となるお、となると2時まで起きてていいってことじゃないですか。
快適ですよね。 ええ。 そうですね。<chuckles> そうなりますね。<chuckles>
<laughs> いや、ちょっと逆算していきましょうか？<laughs> ね、くじにうんうん。
あ、はい。<laughs> いや、でもね、結局結局ね、うーん、こうお酒飲んじゃった時に、結構のんの飲み過ぎちゃうと、ねむう意識を失うじゃないすか、寝るっていうよりも。
はい。 ああ、はい。
そうすると、やっぱりね、12時頃ほど目覚ませちゃうんですね。
ああ、なるほど。中途半端に、こう、しっかり寝た寝れないってことですね。こう、お夜中に目が覚めてしまうんですね。うん。
うん。 そうです。うで、そこでうん、うん、12時頃、目が覚めちゃうと、このパターンが一番最悪ですね。
うん。 ああ、なるほど。ちょっと寝てしまったら、ちょっと充電されちゃったわけですね。<chuckles>
うん。くす う、そうでそうです。さんじかんほどは寝てるんですけどっていう話なっちゃって。
うんうん、うんうん、うんうん。そうか。え、ええっと夜はいつもお酒を飲まれるしゅす飲まれるんですか？
ええ、のの飲んでしまいますね。
ああ、それは何時ぐらい、お食事のうん。
結局大体そえすね、17時から18時ぐらいから飲み始めちゃいますね。
あ、で、こう、ゆっくりこう、お酒を飲みながらご飯を食べて、って感じ？
ええ。 そうですね。
ああ、なるほど。そうですね。ま、で、えっとそれ以外に、例えば、あの、お風呂にはいそお風呂に入ってかなんか、あの、寝つきをよす良くする、え、なんだろう、睡眠に、くす快適な、すあの、環境を作るには体温を温めるといいって、体温を温める体たく体温が高くなると、こうね、あの、くあの、眠たくなりやすくなるって
うん。 はい。 はい。 ああ、体温ですか。 はい。
あると思うんですけど、お風呂とかっていうのは、そのお酒を飲む前に入ってしまう？
なるほどね。 いや、お酒飲んでた時はもうそのままお風呂入んないで、ベッド入っちゃいますね、多分。
あ。 そうか。
うん、で、朝起きてからシャワー浴びるって感じですよね。
うんうん。 うん、うん、なるほど。じゃあ、お酒を、でも飲んだ後お風呂入るのはちょっと危険だと思うので。<chuckles> なので、そうですね、お食事をしてお酒を飲んで、で、スマホは近くに置いてしまってるんですか？ベットの。
ええええ。 危険ですよね。うん。 ええ。 枕元に置いてありますね。うん、寝た時は <laughs>
あらま、<chuckles> それはどうしてですか？アラームをかけるとかでか？
いや、特にっていうか、結局ね、なんか流らで見ちゃうじゃないすか。
ああ、もう、あ、おもう、いちいちスマのとこスマホのとこまで行くの、めんどくさいなっていうところに置いて、充電しとく。<laughs> っていうの、いかがでしょうか？<laughs>
ああ、<laughs> それが、<chuckles> それが多分、一番いいんでしょうね。
<laughs> そうですね。ま、ブラックライブラックライトブルーライトか。ブラブルーライトとかねが逆にこう、脳を刺激してしまってっていう話も、あると思うので、うーん。で、なおなおかつこう、SNS とかをね、開いてしまうと、そこがまた、あの、みる魅力溢れた世界が、広がってしまってるので。<chuckles>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
もう、ダメですよね。 そうなんですよそうなんですよ。結構結構、調べ物で SNS 使う時が、多いもんですからね。だから仕事と密接に結びついていて、脳が活性化するんですよね。
うんうん。 はい。 はいはい。 ああ、なるほど。そうか、スイッチが入ってしまうんですね。
ええ。 ああ、このネタ面白いなとかね。
うんうんうん。
で、そうするとね、そのネタを今度、ChatGPT とやり取りしたりとか。
<laughs> ちょっと広げてしまうんですね、自分で。ああ。
けど、そうそう。で、うーん、だから、ベッドん中で仕事してますよね、明らかにね、そういう意味じゃね。目が覚めた後。
ああ、そっか。 で、その、寝ようとしてる時間帯っていうのは、何時ぐらいなんですか？
大抵だから、あの。そうですね12時12時1時頃目え覚まして
はい。
ってパターンですよね。
ああ、あそっか、それまでにちょっとお酒でちょっと寝てしまうんですね。
寝てしまいますね、大抵。
なるほど。じゃあ、そっか、おさそのお酒を飲む時間うんうん、うん。
飲まないと、飲まない時は、今度は寝れないんですよね。
おお、お酒を飲む時間を先ほどあのちょっと逆算と言いましたけど、まにじにじに寝るというのを逆算して、お酒の飲む時間をちょっと遅めにずらしてやって、で、それまでにこうお仕事でも SNS を思いっきりもう使っちゃう。
はい。 はい。 <giggles> ああ、ただね、多分ね、お酒入ってると、やっぱ3時間ぐらいしか寝れないんだと思うんですよね。多分お酒が一番睡眠に良くないんですよね、僕の場合ね。
ああ、なるほど。
うん。だから
日中飲むわけにもいかないですしね。うん。
うん、だから飲まないっていうのが多分一番いいんでしょうね。寝つきを良くするって意味で。
ああ、それはそれは可能な感じですか？
それはね。 わいや、分かってるんです、うえ、出来ないんですよね。<chuckles>
<chuckles> ノノンアル気分とかあるじゃないですか。あのはい。あれでもダメですか？
はいはい。 あれを飲むと、もっと飲みたくなっちゃうんですよね。
ああ、軽いから？
はい。
そうなんですね。
ええ。
うーん。で、あんまり飲んじゃうとね、今度お手お手洗い行きたくなってしまいますしね。夜中。
うん、そうなんですよ。うん。結局何日か飲まないでリセットすることもあるんですよ。
そう。うん。 はいはい。
でも、そうすとほらビールとか飲む飲んじゃう。開けてビールとか飲むじゃないすか。そうすとビールじゃやっぱ物足りねえなっていうんで、毎日毎日どんどんどんどん強いお酒なってくんですよね。
うん、うん。うん。 おお、そうなんですね。
ええええ。で、最後はやっぱウイスキーをロックとかストレートで飲むようなっちゃって、そうなるともうやっぱもう寝つきも何もないすよね。すべて台無しですよね。
うーん。 はい。 はい。 あら、まあ
うーん。それはね、わおう分かってるんですけどね。そういう意味じゃ、うーん。自発的に夜の習慣を悪くしてますよね。<chuckles> いや。<chuckles>
すすそう。 <laughs> ま、朝早く起きなくていいっていうのが、多分そこのスイッチをの、何だろう、たがを外しちゃってる感じ、うありますか？ああ。そうか。でもやっぱりこうなんだろう、朝、しおげね、9時に起きたとしてもやっぱり、こう、しっかり寝てないっていう感覚が残ってて、ちょっと1日辛い感じなんですか？
そうですね。間違いありませんよ。うん。 うん。 あの、何て言ったらいいんでしょう、今スマートウォッチをつけて、睡眠の状態をモモニターしてんですよ。
うん。 あ、はいはい。 はい。
明らかに良くないんですよね。<laughs> ええ、睡眠の質が。
<laughs> そうなんですね。それはちょうん。健康的にも絶対にこうなんだろう、気をつけたいですね、そこは。
そうなんですよ。そこね、うん、まあ、もうこれしゅうか生活習慣病の一種ですよね、要はね。
うーん、そうか、うん。 そうですね。まあでもアルコールをたしなむのは多分ね、こうお楽しみの中であの、そこはね取っときたいと思うんですけども、ま、夜やっぱりそれ、めにゃう、ね、目が覚めてしまって、で、そのままわかった。もう一回お酒飲む。<laughs>
ある意味ね。うん。 はい。 はい。 ええ。 <laughs> それはそれ体に良くないっすよ、多分。<laughs>
<laughs> <laughs> だから夜の分を分量をちょっとは分ける分けて <laughs> 分けといて目が覚めた、もう一回飲むみたいな。<laughs> そしたら <laughs>
ええ。 分けと分けといて。<laughs> ああ。<laughs> どうなんですかね。何とも言いようがないですよね、それね。<laughs>
<laughs> いや、でもスマホをいじらないのはやっぱりもう、電源を落とすしかないですよね。電源
スマホはスマホはもう電源落としちゃうしかないですよね。どうせどうせ夜の通知なんてろくなもんないんだから
うんうん。
うん、そういう意味じゃあれですよね。電源切っちゃった方がいいですよね、スマホはね。
そうですね。うん、スマホをもう充電をあの空にする。あの電源をオンにしてしまうと、ね、簡単についてしまうので。あのお酒飲みながらとにかくスマホをいじりまくって、電源を空にする。<laughs> で、充電しない。ちょちょっと緊急事態の時はちょっと怖いですけど、あのま、とりあえずそのね、寝る寝る習慣が一回できると、たぶん体がこうそれに慣れてくると思うので。
諦める。 ああ。 そう、ああ、け はい。 なるほど。充電しない。 ええ。 はい。 ああ、なるほどね。習慣ですよね。
今はもうそう、逆にもう今はほんとに、ね寝ない習慣がもう体についちゃってると思うので。
ああ、お、まさにおっしゃる通りですよ。寝なくていい、ねねねね寝たくないことをしてるわけですからね、どう考えても。
うん、なので うんうん、うん。なのでこう、一回こうし ちょっとまあ頑張ってこう寝る習慣を、例えば、あの最初は3日間とか、で少しずつこう、のばしていって、で、こう体が早く寝たいぞっていうふうに思えるまでちょっと頑張って。<laughs> はい。てやってくのがまね、いちあの、なんだ、理想だと思うんですけれども、まあそれをま、強制的にするにはやっぱりちょっとスマホをどうにかしたいですね。うん。
はい。 はい。 はい。 はい。 <laughs> なるほどね、確かにね。 ええ。 そうですね。スマホとお酒を何とかしたいんですよね。
そうですね、お酒のだん
あとは睡眠導入剤とかそっちの方にいっちゃった方がいいんですかね？
いや、でも、あ、あのそういえばあのY1000、ヤクルト1000。
はい。 はいはい。
あれ結構あの、じあの、効果あるって聞きますよ。あの糖分が高いので、ちょっと太ってしまうっていうめデメリットはあるんですけど、でもその糖が脳にあのこうリラリラックス効果をもたらせて、寝つきが良くなるってあの、いうことを聞きますけれども。
ためだな。ええ。 ええ。 はい。 ああ、うちの妹は効くって言うんですけどね、僕はああいう睡眠系のやつ、う、普通のサプリメント色々試しましたけど、でも僕に効くのはね1個もありません。
はい。 はい。 ああ、そうなんですね。
うん、眠くなるサプリメントとかもあるじゃないすか。
うんうん。
あれもダメですね。全く眠くならない。
ああ、そうなんですか。そうですね。までも、ね、変なこうお薬に頼るとね、それこそ体に良くないので。
ええ。 ええ。そうですよね。元はね、やっぱ生活習慣病だから、そこのところの見直しっていうのが一番なんでしょうかね、やっぱりね。うん。
そうですね。 うん。 そうですね。まあ、あのお酒飲みながらガンガンにスマホをいじって空にしてください。<laughs> まずそこから始めてみたらいかがでしょうか？<laughs>
分かりました。<laughs> そう。<laughs> でもそれが一番効きそうだから試してみますよ。今日はなんかね、色々相談乗ってもらってありがとうございました。
<laughs> 是非。 いえ、とんでもないです。全然お役に立ってないかもしれないですけど、ぜひあの試してみてください。
うん。いえ、どうも。 はい、失礼します。
失礼します。